อืม ค่ะ
ใช่ อันนี้ก็ ครับผม <smacks lips>
แล้วอย่างงี้ค่ะ ก็อยากจะรู้เนาะว่าจริง ๆ อะค่ะ คุณเองเนี่ยได้ ได้ลองแบบว่า เออ เลือกวิธีการออมไหมคะ? แบบว่า อาจจะ เลือกการออมแบบว่า อย่างเช่น แบบเงินสำรองฉุกเฉิน อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเก็บ ออมไว้ในบัญชี ออม ที่มันแบบ ถอนง่าย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่า อ่า เป็นเงินแบบ เป้าหมายอย่างอื่น อย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ อย่างเช่นแบบ เอาไปลงทุนในสินทรัพย์ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราอาจจะ แบบว่า แบ่งบัญชีเป็นแบบ เข้าไปกองทุนรวม หรือว่าเป็นพันธบัตร หรือว่าเป็นหุ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อะฮะ อืม จริง ๆ ไอ้ตัวพวกพันธบัตร ผมก็ไม่เคยซื้อนะ แต่ว่าถ้าเป็นหุ้นที่ซื้อกับธนาคารอะครับ อันเนี้ยก็มีอยู่แบบเดือนละ 500-1,000 ก็มีอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ว่า ไอ้ตัวที่แบบให้ไปซื้อเป็นพันธบัตรเลย อะไร อาจจะยังไม่ แล้วก็ที่ผมมองดูอีกอันหนึ่งอะครับ อาจจะเป็นในส่วนของพวกแบบเงินฝากประจำที่บังคับให้เราโอนเข้าไปเลย แต่ว่าพอมองดูแล้วอะ ดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้สูงมาก พอไป เทียบ กับตัวหุ้นน่ะครับ ผมก็เลยเกิดความลังเลว่า จะทำ จะทำแบบไอ้ฝากประจำอันเนี้ยดีไหม? อะไรแบบนี้ด้วยอะครับ
อืม ค่ะ ซึ่งจริง ๆ แบบนี้ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่คุณ คิด คือ อ่า เพราะว่าเรา คุณเองก็มีการพยายามคิดเนาะ แบบเป็นสัดส่วนเหมือนกันนะคะว่า จริง ๆ แล้ว อะ จะ จะไปในทิศทางไหนเนาะ แต่ว่าอย่าง อย่าง ที่เกิดคุณมองว่า อ่า ถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายอย่างอื่น ที่อยากจะเอาไปลงทุน อันนี้ก็ถือว่าเหมือนเอาเงินไปทำงานเนาะ เป็นการต่อยอดได้ด้วยเหมือนกันนะคะ มันก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะ เพราะว่าจริง ๆ อะค่ะ อ่า อันนี้คุณก็อาจจะลองดูก็ได้นะคะว่า อ่า ศึกษาในเรื่องของกองทุนรวม ของพันธบัตรในแต่ละ อ่า ใน แต่ละ นะคะ แล้วก็ดูในเรื่องหุ้นดู แต่ว่าจริง ๆ แล้วอะค่ะ ในตัวของธนาคารอะค่ะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะ แนะนำในการลงทุนได้อะค่ะ ที่ อันนี้เราก็ ร อาจจะ ลองเข้าไปที่เคาน์เตอร์สาขาก็ได้นะคะ แล้วก็ ไปหาเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการลงทุนนะคะ เจ้าหน้าที่เขาก็จะ มี อ่า กองทุนนะคะรวมเนี่ยของแต่ละ แบงก์ ที่เขามี เป็น พรอดักต์ ของแต่ละแบงก์ดูว่า ว่ากองทุนเนี่ย เขาเอาเงินอะค่ะที่เราออมเนี่ย ไปกระจายในด้านไหนบ้างอะค่ะ ที่พอจะ แล้วก็มีปันผลไหมนะคะ? หรือว่ากองทุนรวมอันนั้นแบบมีอะไรบ้างที่ลดหย่อน ภาษีได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็ ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
ครับ ครับผม อือฮึ อ๋อ อืม ครับ อ๋อ